Ja, wie würdest du sagen erzähl doch mal, ähm, wie hat sich dein Musikgeschmack über die Jahre verändert?
Ähm, genau, ich habe in der Jugend ganz, ganz viel Hip-Hop gehört, eigentlich fast ausschließlich Hip Hop und, ähm, deutschen und amerikanischen Hip-Hop und heutzutage, ähm, höre ich immer noch die alten Sachen, aber auch ganz, ganz viel Mainstream, äh, Pop einfach was was man was wirklich im im Radio läuft, ähm, was rauf und runterlaufen kann und was wirklich auch jeder kennt, eigentlich.
Ah, okay. Und, ähm, wie kam es dazu, dass so, jetzt so Mainstream Pop, so hast du gesagt wie kam es dazu, dass sich, ja, das dazu entwickelt dazu deine alten, klassischen Musikgeschmack, so Hip-Hop?
Hm, ich glaube, da war dann einfach 'ne Zeit, wo 'n paar richtig gute Songs rauskamen, die einfach gut waren. Die liefen dann im Radio, die kannte man. Ähm, dann hat man die in in Youtube reingelegt und dann hat Youtube da noch mehr vorgeschlagen und beziehungsweise man konnte noch nach m nach weiteren Songs suchen von den Künstlern und dann dann hat mich das irgendwie gehookt, ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch überlegt: „Äh, ja, wirst du 'n bisschen älter, ähm, bisschen reifer, vielleicht, ähm, ähm, musst du dich gar nicht mehr so sehr von von Hip-Hop beeinflussen lassen.“, weil Hip-Hop hat halt meine Jugend stark geprägt und ich wollte auch 'n bisschen einfach was davon weggehen und einfach was 'n bisschen was Neutraleres hören.
Mhm. <chuckles> Ja. Ah, okay. Ich verstehe. Ähm, dann hat dir sozusagen Po war sozusagen Pop so 'ne so 'ne Art, ja, Genre, wo du sagst so: „Hm, das ist, äh, mehr altersgemäß“ oder wie?
Ich finde Pop ist einfach so 'ne Richtung, die jeder hören kann. So, das ist das ist nicht irgendwie, ähm, äh, 'ne Subkultur oder irgendwie 'ne Nische, sondern To Pop ist einfach Mainstream, das ist für alle da. Das kannst du immer laufen lassen und da darf sich auch keiner beschweren, so. Niemand darf du du darfst was gegen gegen Rock sagen, wenn du Hip-Hopper bist. Du darfst was gegen gegen Hip-Hop sagen, wenn du irgendwie, äh, Punk bist, aber du du darfst halt eigentlich nix gegen Pop sagen. Das geht nicht so. Pop ist immer gut.
Hm. Aha. <chuckles> Ja.
Und das ist halt was, was du im Hintergrund immer laufen lassen kannst, ne, ohne dass es dich jetzt f äh, irgendwie zu stark beeinflusst, aber du kannst es gut laufen lassen, du kannst es mitnehmen, ähm, kannst dazu singen und das ist eigentlich irgendwie immer angenehm.
Hm. Okay. Und wie ist die Stimmung so in b in den Popsongs, die du hörst, im Gegensatz zum Beispiel zu Hip-Hop-Songs, die du eigentlich immer gehört hast oder früher?
Hm, ich mag 'n bisschen, ähm ich ich mag viele weibliche Künstlerinnen. Und, ähm, es ist oft irgendwie 'n bisschen was Melancholisches jetzt, wo du's sagst, wo also, jetzt wo du mich danach fragst. Aber auch, äh aber auch, äh, was was Energetisches, ne?
Ja. Mhm. Ah, okay. Ähm, k-kannst du da paar Künstler nennen? Also, so
Ja, ja, absolut, absolut. Also, Lana del Rey, äh, höre ich immer gern, „Summertime Sadness“, was irgendwie so 'n bisschen melancholisch ist, aber trotzdem so 'n total schönes Lied, so hat 'ne schöne Melodie, kannste mitsingen. Ähm, oder auch, äh, ich weiß gar nicht, wie man sie richtig ausspricht, Aura Dione or oder Aura Dione, ich weiß gar nicht. Ähm, die hat halt den Song, äh, „Friends“, at least I got my friends singt sie da, ähm, wo sie 'ne Trennung durchgemacht hat. Ähm, aber es ist trotzdem irgendwie so so poppig, schön, bisschen gute Energie. Ähm, das sind schöne Songs. Oder auch Sia, ähm was hat die da? Ähm
Ah. Ja. Mhm. <clears throat> Ach, SZA meinst du?
Ne, ne, nicht SZA, Sia, auch 'ne S S I A, 'ne 'ne weibliche
Ah, Sia, ah, okay.
äh, 'ne weibliche Popkünstlerin, ähm die da auch ich komme jetzt gerade gar nicht auf den Song, aber die hat auch von dieser Stimmung her so 'n bisschen was, wo wo sie was verarbeitet und was eigentlich 'n bisschen melancholisch ist, sogar auch 'n bisschen düstern, aber hat irgendwie 'ne 'ne 'n Energie, die einen mitnimmt.
Mhm. Und ist das bei dir auch so, dass du, äh dass du dich mit den, ähm, ja mit den Texten assoziieren kannst? Also, dass du auch so denkst so: „Ja, ich habe auch was zu verarbeiten“ und dass du dich sozusagen, äh, verbunden fühlst mit den Künstlern?
Hm, ähm, also, bei Pop eben gar nicht, ja? Bei Hip-Hop absolut, ähm, aber b bei Pop eben gar nicht und das ist eben auch genau das, was ich an Pop mage mag. Ähm, dass man das einfach so, w äh, wie wie schon gesagt hat, man dass man das i Hi im Hintergrund laufen lassen kann, ja? Und, ähm, da gibt's so viele Sachen oder auch, äh, M. I. A. „Paper Planes“, ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Hm, ja. Hm, nein, leider nicht.
Ähm, äh, singt auf Englisch, ist auch 'ne Frau, äh, äh, aus, ähm, ähm ausm arabischen Emiraten, glaube ich, äh, oder zumindest so, ähm, ist ist immer die die ihre Musikvideos sind so da da angelastet. Und, ja, da dann hat die hat dann halt 'ne 'ne poppige Energie, ähm, ist kraftvoll. Ähm, das sind so Sachen, die einen die die mich immer mitreißen und das ich ich brauche mich da nicht gar nicht damit zu identifizieren, so. Es soll das soll irgendwie schön klingen.
Ja, ich verstehe. Äh, ja, dieser Pop ist ja, glaube ich schon äh, das war ja oft so dieses Phänomen, dass das so massentauglich war. Ich meine, Michael Jackson hat ja im Endeffekt auch, äh, Pop projiziert und ist ja einer der bekannte äh, pen bekanntesten Persönlichkeiten aus der Me Musik. Äh, wie hast du denn sozusagen wie entdeckst du denn so neue Musik? Äh, und wie war's im direkten Vergleich zu früher? Wie wie bist du denn auf Pop gestoßen?
Mhm. Äh, ja, also Pop kam echt viel durchs Radio dann, ähm, einfach so daheim im Radio, aber auch beim beim Autofahren, weil der CD-Player gesponnen hat und nicht ging und dann hast du Radio gehört. Dann liefen aber halt auch wirklich einfach 'n paar paar richtig gute Songs. Und, ähm genau und heutzutage komm ich auf äh auch im Radio auf neue Songs ähm, oder aber in Schweden kommen 'n paar paar schwedische Popsongs und das ist auch total cool. Ja, und dann dann suchst du mal nach nach schwedischen Songs, äh, auf Spotify und erstellst dir 'ne Playlist und dann, ähm, haut dir da der Algorithmus 'n paar total neue, krasse Lieder rein so auf Schwedisch. Ist auch cool.
<chuckles> Ja, ja. Ah, okay. <chuckles> Ah, okay, also hauptsächlich über ja, Radio, also sowohl wo auch mal was Zufälliges läuft, ne?
Ja, also Radio ist es bei mir, äh, Spotify, aber gar nicht so sehr, ähm, und ich höre tatsächlich auch viel über YouTube.
Mhm, und, ähm, kam also, so war das die einzige Veränderung? Also so von Hip-Hop, ähm, zu Pop, die du in den Jahren, ähm, ja, äh, vollzogen hast oder gab es noch etwas anderes so?
Also, das war eigentlich echt das Einzige, ja. Was ich was ich früher mal noch so 'n bisschen zugelassen habe, war war die, ähm, New-Metal-Szene, äh, Linkin Park oder auch r rockig, wie Limp Bizkit oder auch Rammstein, hat man mal gehört, aber das da würde ich nicht so weit gehen, um wirklich über 'ne Veränderung zu reden. Das war was was was auch gute Musik war, was man auch gehört hat.
Oh, ja. <chuckles> Ja. W wie sieht's denn aktuell aus? Was äh, wo wo tendierst du grade, ähm, mehr zu? Was was hörst du in deiner Freizeit öfters? Pop oder Hip-Hop?
Auf jeden Fall Pop. Ähm. Ich habe aber auch noch 'n paar, ähm, alte Playlists. Ähm. Hätte jetzt spontan mal die Lust, vielleicht 'n bisschen Sido zu hören. Ähm, das ging auch immer ganz gut oder oder, ähm, ah, Samy Deluxe habe ich auch lang nicht gehört, den könnte ich auch mal wieder reinziehen. Der hat ja auch, äh, ganz viel authentische Musik gemacht. Ich weiß nicht, wie viel du von ihm kennst. Ähm. Das ist ja einer der wenigen deutschen Künstler, die wirklich, äh, äh, authentisch sind im Hip-Hop. Ja, weil der gar nicht so diesen diesen diesen gestellten Gangster-Rap macht, sondern der erzählt ja also, für den ist ja Rap einfach 'ne 'ne 'ne Dichtkunst, ähm, und hat viel Spaß am Reimen und entweder lebt er sich da in den Reimen aus und generiert halt irgendwie Stories, die dann aber auch wo er aber auch davon Abstand nimmt, die als echt zu verkaufen und dann klar sagt, das sind halt irgendwie lustige Geschichten oder er erzählt dann auch irgendwie mal was mit, äh mit Tiefe, wie halt das das 1. bekannte Lied so: „Weck mich auf aus diesem Albtraum.“
Mhm. Ja. Ja.
Oder auch ganz cool ist, ähm: „Musik, um durch den Tag zu kommen.“ Ey, das kann ich nur jedem empfehlen. Das ist tatsächlich so das ist so 'n bisschen Hip-Hop, was auch wieder im Pop ge Pop-Musik reingeht.
Ja. <chuckles> Okay.
Ähm, ich weiß nicht, den Song kennst du wahrscheinlich nicht, oder? „Musik um durch den Tag zu kommen“?
Ne, sagt mir grad nix, tatsäch
Das, äh, war auf dem Album: „Dis ist wo ich herkomm“, ich glaube von 2009 und, ähm, da sagt er so irgendwie ganz also erst mal, der der Beat ist cool, äh, es sch geht gu geht richtig gut rhythmisch und, ähm, nicht zu sehr, dass es irgendwie in irgend 'ne bestimmte Richtung gehen würde, dass es irgendwie also, es kann auch wirklich jeder hören. Und, ähm, der sagt dann paar coole Sachen wie, äh, zum Beispiel: „Jeder Beruf ist wichtig, denn sonst würde es ihn gar nicht geben. Man muss sich für gar nichts schämen, schon gar nicht Leute, die pflegen oder die Müllabfuhr, Putzkräfte, sogenannte Dreckjobs, braucht dieses Land genauso wie den Manager an sein Lap an seinem Laptop, die Chefkoch Chefkochs“ und dann geht's da irgendwie weiter, das weiß ich dann gar nicht mehr.
Mhm. <chuckles> Okay.
Ja, und dann der der der Refrain, da singt er, ähm, äh: „Das hier ist einfach nur Musik, um durch den Tag zu kommen. Äh, deine Musik um, auf dem Weg zur Arbeit, ähm, zu chillen“, ich weiß gar nicht, wie wie's genau geht, aber das ist wirklich so die ganze Message vom vom vom vom Lied, einfach, äh, durch den Tag zu kommen und das ist total cool, ‘n Lied nur explizit dafür zu haben.
Mhm. Und, das ist ja auch so ‘n guter Ansatz w wo wofür Musik da ist, ne? Also, wofür Musik, äh, da sein sollte, um uns, ja, so ‘ne gewisse Leichtigkeit in den Alltag zu bringen. Äh, ja.
Ja, genau. Da sagst du was.
<chuckles> Ja. Ähm, ja, hörst du heute anders, wenn du live auf einem Festival bist oder zu Hause mit Kopfhörern? Hat die also hat die Art, wie du Musik konsumierst, auch deinen Geschmack verändert?
Ich gehe eigentlich gar nicht auf Festivals. Äh, ich fühle mich in Menschenmengen nicht so wohl, äh, und das lange Stehen ist mir unangenehm und, ähm, die die Musikqualität ist dann akustisch dann auch nicht so geil, wie wenn du's daheim hörst mit Kopfhörern. Ähm, ich war einmal aufm aufm, äh, Splash Festival, äh, ja da war ich 2006 und dann hat's geregnet, hat auch aber auch nicht so schön. Ähm. Aber, also, ich muss sagen, ich würde trotzdem irgendwann noch mal aufm Festival gehen, wenn irgendwie 'n Künstler kommt, wo ich weiß, dass ich wirklich, äh, ganz viele m Songs mitsingen kann und was was was Stimmung macht, wo dann irgendwie die ganze Crowd singt.
Ja. <snorts> Oh, da war ich auch. Ja. Ah. Ja, und, ähm, wie offen bist du aktuell zu neuen Genres oder hast du jetzt so deine Nischen gefunden, würdest du sagen?
Ja, eigentlich gar bin ich gar nicht so offen für was Neues aktuell. <chuckles> Ähm, da bin ich 'n bisschen eingeschränkt. Nö, also, ich habe da meine Musik, die läuft. Wenn ich jetzt grad drüber nachdenke
<chuckles> Ja. Ja.
<lip trill> uff, nö, also, ich habe noch, äh ich ich höre viel Instrumental, also, so so Piano oder Kaffeejazzmusik im Hintergrund bei der Arbeit. Das kam jetzt noch dazu. Ja, aber das ist da geht's halt wirklich mehr darum, dass ich 'n bisschen, ähm, Atmosphäre habe beim Arbeiten, dass mir die Arbeit 'n bisschen angenehmer ist. Da geht's gar nicht so sehr um die Musik selber.
I ja. Hm, war war Pop denn zum Beispiel ein, ähm, Genre, was du früher eigentlich abgelehnt hast oder, ähm ja, also, so das interessiert mich mal, brennend, ob du früher nur sagst, so: „Ja, okay, Hip-Hop ist meine mein Genre, meine Kultur und ich höre nur Hip-Hop.“ Und wie war das denn früher?
Ja. Ja, also, Pop habe ich würde ich nicht sagen, dass ich das abgelehnt habe. Ähm, da gab's mal in den Neunzigern so 'ne Zeit, wo die Boybands ganz groß waren und da war ich noch 'n kleiner Stöpsel und da die Mädchen sind drauf abgefahren und ich habe gesagt: „Ey, Boy Boys sind, äh Boybands sind für Mädchen, brauche ich nicht.“ Aber die Neunziger an sich hatte auch ganz viele ganz viele richtig coole Pop-Lieder. Ähm, äh, Rednex war da groß oder oder hier Coco Jamboo ging gut ab. Und, ähm, Barbie Girl, das kennen wir ja auch heute noch oder, äh, Blue wurde ja gecovert, äh, von Eifel 65, das kam ja doch mal groß raus, äh, in den letzten Jahren. Ähm, also, Pop war auch damals eigentlich schon schön, aber es war halt nicht mein hm, nicht meine Hauptmusik.
<chuckles> <laughs> Ja. Mhm, und, ähm, kannst du aus deiner ja, aus deiner Jugend so ähm, 'n Album oder einen Song nennen, der dich damals oder oder 'n Künstler, der dich, äh, in deiner früheren Zeit geprägt hat und dann etwas ja, aktuelles so?
Ähm, Moment, ich bin grade 'n bisschen weggedriftet. Kannst du das noch mal wiederholen oder das war nicht ein Fehler. Ich bin grad 'n bisschen
Ach so. Alles gut, alles gut. Äh, kannst du aus deiner Jugendzeit ein Album, ein Song oder einen Künstler nennen, ähm, und dann im ge äh, als Parallele etwas Aktuelles nennen, wo also, kann auch 'n Album oder 'n Song also, dass du mal was aus deiner Teenie-Zeit und, äh, aus aus deinem jetzigen Ich gegenüberstellst.
Willst 'n Kontrast haben oder willst du was haben wo i wo ich dann zeigen kann, ähm, das ist auch sogar sogar ähnlich geblieben.
Äh, ja, genau. Kann 'n Kontrast oder 'ne Ähnlichkeit sein, ja.
Ja, ähm, ne, ich will noch die Prinzen erwähnen. Ähm, das da da hatte ich 'n paar Alben und die habe ich geliebt. Und, ähm, das ist natürlich auch extrem Pop-la also, der das ist pur purer Pop, ähm, deutscher Pop und, äh, ist ja fast schon deutsches Kulturgut. So das die haben ja ganz viel mit der ganz viel mit der Stimme gearbeitet, so Hintergrundgeräusche gemacht mit der Stimme. Das war total cool, ne? Und, ähm, ja, das das höre ich auch heutzutage noch und da da ist dann de die Parallele und der Bogen wieder da. Das da ist der Bogen wieder gespannt, dass ich eben auch heutzutage noch Pop höre.
<chuckles> Ja. Ja. <chuckles> Mhm. Mhm. Ah okay. Ähm, also das war früher, ne? So wie ich das richtig verstehe.
Die Prinzen waren früher, aber ich höre die auch heute noch, ja.
Ah okay. Ja, dann, äh, danke ich dir auf jeden Fall für deinen Einblick, wie sich dein Musikgeschmack, ähm, über die Jahre hinweg verändert hat. Äh, ich fand's superspannend, äh, diesen Wechsel zu sehen von Hip-Hop zu Pop und, äh, bedanke mich auf jeden Fall für deine Erfahrung.
Mhm. Ja cool, war spannend, das, äh darüber zu erzählen. Danke dir. Bis dann.
<chuckles> Bis dann.